Erzähl mal, wie kam eigentlich dein größter Berufswechsel zustande? Das ist ja bei jedem anders. Das würde mich interessieren.
Oh, ja, da habe ich schon 'n bisschen was zu erzählen zu. Ähm, und zwar gab es mal eine Zeit, da habe ich wirklich so eher drauf geachtet, ähm, wo ich für meine, Gelegenheiten oder für meine Möglichkeiten Möglichkeiten besser ausgedrückt, ähm, möglichst viel oder gut verdienen kann tatsächlich. Ähm, das heißt, ich habe dann da quasi im Vertrieb oder im Verkauf gearbeitet. Ähm, und ja, und irgendwann kam dann so 'n bisschen der Wechsel, dann war's mir nicht mehr so wichtig oder ich hatte andere Prioritäten und
Oh, spannend. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.
bin dann in so 'n ja, wie soll ich sagen, ohne das zu degradieren, in so 'n Office Job gelandet, ne? Also, komplett anderes Gegenteil so, ja.
Mhm. Mhm. Aber du hast es schon gespürt einfach, du brauchst jetzt den Wechsel, du brauchst was Neues. Ähm, das 1. war's vielleicht noch nicht oder es war ganz interessant und vielleicht für die Zeit in Ordnung, ne? Und du hast deinen Teil gelernt, aber vielleicht, äh, ja, warst einfach bereit, mal was anderes zu machen. Kam's dir vielleicht so vor oder wie kam das genau?
Mhm. Mhm. Ähm, ne, es hatte tatsächlich schon sehr klare Gründe. Ähm, und zwar, ja, hatte ich damals 'ne Ausbildung auch gemacht im Autohaus, ne, also, Autoverkauf auch. Und ja, danach habe ich auch geguckt, wo ich möglichst gut verdienen kann, aber irgendwann kam dann der Wunsch, mich selbstständig zu machen. Ähm, aber wie das so ist, äh, bei vielen jungen Leuten oder jüngeren Leuten, die wollen sich dann oder generell bei Leuten, die sich selbstständig machen würden. Die wiss die haben doch gar keine Idee, was sie eigentlich machen wollen, ne? Also, nach dem Motto, ja. <snorts>
Mhm. Mhm. Mhm. Ah ja, klar. Ja, wie hat dir denn die Arbeit in dem Autohaus nicht gefallen? Ich meine, man kommt ja man macht ja nicht die Ausbildung einfach nur so. Am Anfang denkt man ja vielleicht schon: „Ah, das ist meine Richtung, Autos gefallen mir“, vielleicht als keine Ahnung als Junge. Oder auf jeden Fall dann, ja, äh, äh, wie kam das dann während im Laufe der Ausbildung bereits, reifte da schon irgendwie was an oder war das dann so e schon äh, warst du dann schon fertig und verkauftest da da halt warst du schon fleißig beim Arbeiten und hast dann gedacht: „Okay, ne, jetzt geht's weiter.“ <chuckles>
Mhm. Mhm. Ja. <chuckles> Ja. Ja. Ja. Ja. Ne, ich habe das schon immer so 'nen kleinen Wunsch, ähm, aber wusste nie womit, ne? Also, dieser typische ja W Wunsch, sich selbstständig zu machen, aber nicht mal 'ne Ahnung, W was man überhaupt machen will. Ähm,
Mhm. Mhm. Kam dann diese Idee, 'ne Ausbildung zu machen, dann gar nicht von dir, dass deine Eltern erst mal gesagt haben: „Mach erst mal 'ne Ausbildung, dann bist du auf 'ner auf der sicheren Seite“, oder weshalb hast du die dann überhaupt gemacht?
Mhm. Ne, gar nicht. Also, das war schon also, für mich war das halt wichtig, ne, was in der Hand zu haben, wie man ja so schön so heutzutage sagt. Ähm, ich hatte auch jetzt nicht zu Beginn der Ausbildung den Wunsch mich sofort selbstständig zu machen. Ähm, das hat sich erst eben entwickelt und ja und irgendwann ja und die die die die also, der Beruf, weil du wo du das ja grade noch mal angesprochen hast, ähm, ob ich so 'ne Begeisterung hatte schon immer. D war überhaupt nicht so. Also, das war eher Mittel zum Zweck und geguckt: Was kann man machen? Was könnte passen? Und dann bin ich eben da gelandet. War auch ganz interessant, aber ja.
Mhm. Ah, okay. Mhm. Mhm. Mhm. Ah. Mhm. Ah, okay. Und danach hast du's dann also, gewagt oder erzähl mal, wie ist es dann zustande gekommen letztendlich?
Genau, also, ähm, du, ja, ich habe mich da natürlich in verschiedenen Bereichen so 'n bisschen beworben, aber mich schon so auf 2, 3 fokussiert, ne? Dann habe ich halt im Autohaus angefangen. Ähm, an sich auch okay so weit, also, ich fand die Arbeit jetzt nicht schlimm, aber ich muss sagen, ich bin einfach nicht so der geborene Verkäufer und ich mag es einfach nicht, was
Mhm. Mhm.
a also, ich mag's nicht, Leuten irgendwas anzudrehen. Am schlimmsten noch, wenn ich nicht mal selber davon überzeugt bin. Ähm
Mhm. Mhm. Ah, das kann ich richtig gut verstehen und nachvollziehen. Ich habe so was Ähnliches auch schon erlebt. Und glaubst du nicht, ähm, du hättest dir das vielleicht ersparen können, wenn man zum Beispiel dir die Gelegenheit gegeben hätte, davor mal in mehrere Berufe wirklich reinzuschnuppern? Also, dass du vielleicht überall, hättest mal so mitarbeiten können oder so. Weil oft macht man ja, was du hast ja viel Zeit investiert, um diesen Beruf zu erlernen ganze 3 l Jahre lang, um dann letztendlich zu bemerken: „Mensch, ich bin eigentlich gar kein Verkäufer.“ Ist das nicht, ja, komisch, ne? <chuckles> Wie's so läuft? <chuckles> Ja. Mhm.
Mhm. Ja, genau. Ja. <giggles> I ja. Also, d ja, ja, du hast schon recht, das das hätte schon helfen können, aber ich hatte auch nie so wirklich 'n Berufswunsch, ne? So wie viele haben eben in der Kindheit. Hatte ich nicht, deswegen aber natürlich hätte es helfen können. Aber ich muss auch dazu sagen, ähm, es ist halt noch ziemlich allgemein, ne? Es ist ja, ähm also, du hast was Kaufmännisches gelernt und, ähm, da das hieß ja nicht, dass ich im Autohäus Haus bleiben musste. Ich bin ja auch danach gewechselt mehrmals und hat auch immer relativ gut geklappt. Aber klar, das Schnuppern in anderen Berufen hätte sicherlich helfen können. Aber auf der anderen Seite bin ich auch froh, ähm, dass es so verlaufen ist, sonst ja, wäre ich vielleicht nie auf die Idee gekommen eben, da, wo ich jetzt bin, das zu machen.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. So war das ganz gut. Du hast ja, ne n einen tollen ja, wie sagt man, so 'n Grundausbildung bekommen, die ja zurecht vielen Berufen auch passt, ja. Von von daher war das ja 'n ganz guter Start auf jeden Fall, ja. Mhm.
Genau. Genau. Ja genau, ne? Und dann war ich eben im, äh, Autohaus. Danach habe ich noch was mit Vertrieb gemacht und ja, dann kam eben dieser krasse Berufswechsel, wie ich finde, ähm, so auf auf einmal in einen völlig klassischen Bürojob, also, so Backoffice-Tätigkeiten, ähm, weil ich das Ziel hatte eben also, ich wusste: „Okay, ich will mir was aufbauen. Ich weiß noch nicht so recht was.“ Ich hatte schon so 1, 2 Ideen. Aber ich wusste: „Okay, mit dieser Arbeitszeit ausm Autohaus kann ich das nicht bewerkstelligen“, ne? Also, du ich bin bis 19:00 abends im Autohaus. Wo soll ich da noch Zeit finden?
Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Oh, ja, klar. Richtig, ja. Da ist man ja dann abends platt oder auch irgendwie, will vielleicht auch 'n bisschen Sport machen, was essen und dann geht's eigentlich schon in die Koje, oder? Ja. <chuckles> Ja.
Ja. Ja, genau. Ja. Ja, eben. Genau, das ist es, ne? Wo soll da noch die Zeit sein, irgendwas anderes unterzubekommen. Ähm
Ja. Das kenne ich. Mhm.
Und das Problem ist halt einfach, in so Vertriebsjobs oder Verkaufsjobs, ähm, du profitierst halt sehr vom Kundenstamm, ne? Und dann dacht ich, mir: „Will ich das jetzt?“ L we je länger ich das mache, desto schwerer wird es mir fallen da rauszukommen, weil du dir halt irgendwann 'n gewissen Kundenstamm aufbaust und den nicht verlieren möchtest, ne? Das bringt ja auch Geld. Und deswegen dachte ich: „Okay, ich cutte lieber relativ früh, ähm, dann dann ärger ich mich nicht oder oder verliere irgendwas.“
Mhm. Mhm. Ah, ja, ja klar. Mhm. Mhm. Ja, das ist ja klar, verständlich. Mhm. Oh, ja, spannend. Ja, und während du da jetzt den Office-Job gemacht hast noch, ähm, ne, hast du ja auch gesagt, du hattest jetzt nicht so viel Zeit oder so nachzudenken, aber ja, wie wie ging's denn dann von da an weiter? Also, es hat ja immer so in dir geschlummert, ja, dass du noch was auf dich wartet und dass die Raupe sich noch entpuppt sozusagen. <giggles> Ja.
Mhm. Mhm. Genau. <chuckles> Ja, genau, gut beschrieben. Ja, dann dann hatte ich tatsächlich 'n bisschen mehr Zeit, ne? Also, das typischer Office-Job, wie ich's immer wieder jetzt nenne, ge so bis 16:00 16:30 ist schon sind immerhin 2 Stunden mindestens am Tag mehr Zeit, ne? Freizeit für dich plus die Samstage, die wegfallen. Hm.
Mhm. Ja. Ja, stimmt. Mhm. Mhm. Ja, das macht ganz schön was aus. Mhm.
Na ja, und ich habe halt auch überlegt, was 'ne Arbeit ist, die mich das klingt jetzt sehr blöd, aber die mich halt nicht so fordert, ne? Also, wo ich vielleicht auch noch Gedanken für andere Dinge habe. Und das hat ganz gut geklappt. Ähm, ich habe das 4 Jahre lang gemacht und habe dann auch mit der Zeit eigene Ideen entwickelt und
Mhm. Mhm. Na, schön. Mhm.
ja, bin jetzt grade in dem Prozess eben, ähm, ja, dass ich Vollzeit quasi selbstständig reingehe. Und ja und
Ah, super, schön. Und gefällt's dir mittlerweile ganz gut? Also, oh, dieser Sprung, den du dann letztendlich gewagt hast, hast du erst mal so bist du erst mal 'ne Zeit lang so 'n bisschen gl zweigleisig gefahren? Also, dass du gesagt hast: „Mit einem Bein mache ich jetzt 'n bisschen was selbstständig und, äh, schnuppere da mal und mit dem an anderen bleibe ich noch, äh, in d in dem sicheren Job“, sozusagen oder wie war das?
Mhm. Sehr lange, ja. Ja, sehr lange tatsächlich. Ja, genau das habe ich eben so gemacht, ne? Mir nebenberuflich so 'ne kleine Selbstständigkeit aufgebaut. Ähm, mit 2 verschiedenen Tätigkeiten. Also, ich habe erst was gemacht ähm, dachte, das wäre das Richtige, ähm, war's dann aber doch nicht. Also, ich habe halt so 'n, mit Nebenverdienst noch gehabt mit 'n bisschen Zeitaufwand am Anfang. Ähm, aber das hat mir auch schon sehr viel gebracht, weil ich einfach sehr viel dazugelernt habe, ne? So Steueraspekte und so
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, klar, genau. Ja, alles hat ja auch irgendwo seinen Sinn und man lernt ja überall noch mal was dazu. Also, man kann nie sagen: Das hat jetzt nichts getaugt oder so, bloß weil man nicht dabei geblieben ist. Man hat ja dabei in diesem Prozess viel gelernt auch und mitnehmen können. Also, von daher, ja, ist ist, denke ich, äh, keine Zeit irgendwie verschwendet, egal, ob man jetzt, äh, da weitermacht oder nicht. Ja, das war ja bestimmt spannend und ich finde das gut, dass du das so sicher gemacht hast. Das machen ja ganz viele so. Und, ähm, dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und wann kam dann der Tag, wo du gesagt hast: „So, und jetzt, äh, tue ich mein sicheres Bein hier aus der Schlinge, ziehen oder vom anderen Boot abheben und jetzt, äh, voll einsteigen ins andere.“ Wann kam das? <chuckles>
Genau. Richtig. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Es ist, äh, gar nicht so lange her. Das war vor paar Wochen tatsächlich, ähm. Ähm, also, ich habe lange, lange überlegt, was ich tatsächlich jetzt mache. Ähm, s ich konnte meine oder ich musste auf jeden Fall aus diesem Unternehmen weg, ähm, aus mehreren Gründen. Ich konnte auch nicht also, ich wollte mindestens reduzieren, ne, meine Stundenanzahl, weil das war irgendwann zu viel. Also, auch das war irgendwann zu viel. Also, um 17:00 zu Hause, dann kurz was essen und dann bis 21:00 oder 22:00 zu Hause noch an der Selbstständigkeit. Das ist halt auf die Dauer
Ah, super. <giggles> Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Oh, ja, das ist auch heftig. Auf Dauer geht das nicht gut, ja. Mhm. Klar. Mhm.
Ja. Genau. Also, dann habe ich lange überlegt: „Reduziere ich?“, habe mich da auch beworben in vielen Stellen, aber kam auch immer wieder 'ne Absage. Ähm, ich glaube
Mhm.
ich weiß nicht, also, wenn personaler 'nen Mann in meinen Alter sehen und dann sehen: „Der bewirbt sich in Teilzeit bei uns, warum?“ Also, der ne, also ich weiß nicht. Ja.
<laughs> Wie gemein, aber, äh, eigentlich ist die Antwort, weil er schlau ist, ja? <laughs> Ähm, aber ja, ich weiß, was du meinst, genau, ja.
Na ja, also, das muss ja. Also, der muss doch grade voll in der Familienplanung stecken und das ist halt bei mir ja.
Ja, ja, genau. D das ist so der Gedanke, ne? Genau, ja. Mhm.
Ja und ist er bei mir auch nicht. Also, ich mag Kinder alles gut, aber ich habe keinen Kinderwunsch. Ähm, ja. Ja, genau. Und das das das hat halt die Jobsuche dann wieder schwer gemacht. Und dann irgendwann plötzlich lief's dann jetzt so gut, also, Aufträge über mehrere Monate, ähm, wo dann auch, wo ich und ich habe auch natürlich auch 'n bisschen was Geld zur Seite gelegt, dass ich gesagt habe: „Okay, ich kündige jetzt komplett und gebe mir so circa 'n Jahr Zeit.“ Ähm, das kann ich auf jeden Fall überbrücken und dann gucke ich, wie's läuft. Aber eigentlich habe ich keinen Plan also, Plan B zurückzukehren existiert gar nicht so wirklich. <chuckles> Das ist ja.
Mhm. Mhm. Ist doch auch okay, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Jetzt wage ich's. Ah, schön. Mhm. Na super. Mhm. Mhm. Ja, da sage ich erst mal herzlichen Glückwunsch, dass du dich getraut hast, ne? <laughs> Willkommen an Bord der Selbstständigen. <laughs> Du wirst das schon packen. <chuckles> Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich dich so höre. Ja, das wird schon gut gehen, ja, <chuckles> <laughs> Sehr schön. Ja, das ist dann, äh, schon ja, das ist so 'n Lebensweg, ne? Damit macht man richtig viel, äh, durch und mit und lernt dazu und bis man dann so irgendwo mehr angekommen fühlt auch irgendwo, oder? Also, genießt du jetzt wahrscheinlich auch, dass du 'n bisschen flexibler sein kannst oder dass du dein eigener Chef bist? Wie sieht's da aus?
Da Danke, danke. Ja, danke schön. Das ist sehr nett, danke dir. Ja. Genau, also, flexibler, noch nicht, weil ich bin eben noch in der, ähm, Kündigungsphase. <chuckles>
Mhm. Ah, okay. <laughs> Ja.
Ähm, ja, aber natürlich werde ich das genießen und vor allen Dingen auch diese dieser Druck, der wegfällt, ne? Also, auf Arbeit sein zu müssen, alleine schon die Fahrt, jeden Tag, also, 1 Stunde hin, 1 Stunde zurück und und es fällt so viel Zeit weg. Und ja, wie ich wie ich, genau, ne? Wie ich gesagt habe, also, es ist halt, ähm, ja, geht geht halt auf Dauer nicht so 12, 13 Stunden Arbeitstage. Das kann man mal machen für 'n paar Wochen, aber irgendwann
Mhm. Ja. Mhm. Richtig. Mhm. Mhm. Das macht so viel aus. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, irgendwann geht die Energie dann auch aus, ne? Und dann denkt man: „Mensch, also, ich würde vielleicht auch noch gern was anderes machen oder ich kann's allen anderen dann auch nicht mehr recht machen oder vielleicht dann auch meiner Gesundheit, nicht mehr dem Sport.“ Irgendwas leidet dann immer irgendwie drunter, ne? Mhm, mhm.
Ja, ja, genau. Mhm. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Also, man steckt ja immer wieder zurück, ne? Also, ich lebe ja auch in 'ner Partnerschaft und ich habe jetzt mehrmals normalerweise versuche ich immer dreimal zum Sport zu gehen und ich habe jetzt immer mehrmals gemerkt: „Oh, jetzt bin ich wieder nur zweimal gegangen.“ So unterbewusst, ne? Steckst halt zurück oder oder verbringst halt weniger Zeit mit der Partnerin. Aber wenn wir wo wir jetzt genau.
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja, ja klar, irgendwas leidet immer, ne? Ob's der Körper ist oder der der Partner oder wie auch immer, ne? Ja, na klar. Mhm.
Aber wo wir jetzt drüber reden, vielleicht war vielleicht gar nicht der größte Berufswechsel der von dem Vertriebsjob zum zum Bürojob, sondern jetzt, ne? Ich glaube, d ja. Un ja, eigentlich ist das, das Haupt ja, eigentlich ist
Mhm. Mhm. Ja, stimmt eigentlich. Eigentlich vielleicht vielleicht auch beide, ne? <laughs> Vielleicht jeder oh, äh, ist bei jedem Umschwung so 'n bisschen was dran, ne? Dass das 'n das war ja beides im Prinzip 'n großer Berufswechsel, ja. Klar, also, ja, aber vielleicht hast du recht, das letzte noch größer, ja. <chuckles> Ja, mhm, Das stimmt.
Ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich hätte halt nicht gedacht, das ist s so, war so 'n kleiner Plan und im Endeffekt ist es ja doch aufgegangen, ne? Also, ich ist ja so verlaufen, wie ich mir gedacht habe, dass ich eben, ähm, in etwas ja, danke, 'n ruhigeren Job habe, wo ich mir vielleicht mehr Gedanken machen kann und das hat bisher geklappt. Und schauen wir mal, wie sich das entwickelt. <chuckles>
Mhm. Mhm. Ja, super. Ach, das freut mich. Mhm. Ja. Ach toll, ja. Ja, da auch ja, genau. Und dass ja dass du das alles gut, äh, ausbalancieren kannst, so dass dann weder deine Partnerin zu kurz kommt, noch, äh, dein Training und so weiter, dass du das letztendlich so schön eingependelt bekommst, dass ja, dass alle Wünsche in Erfüllung gehen sozusagen. Mhm.
Ja, danke. <chuckles> Ja, das hoffe ich natürlich auch und versuche das natürlich am besten zu unter dem
Ja. Tust du dir das auch so 'n bisschen auch schon so ausmalen, vorstellen oder manifestieren, dass du sagst, so, ah, so, äh, dass dass äh, dass du denkst: „Okay, an Silvester, da weiß ich, worauf ich anstoße“ oder <chuckles>
Klar. Ja, ey, das ist sehr guter Punkt. Ja, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken angemacht, aber das werde ich auf jeden Fall machen. Danke dafür. Ähm, aber ich ja, ich mal natürlich ja, jeden Tag male ich's mir so aus, ähm, wie ich meinen Tag gestalten werde, ne? W also, ich finde es ganz wichtig, 'ne Struktur, so 'n bisschen zu haben, ähm, brauche ich auch, sonst verliere ich mich so 'n bisschen selbst, aber natürlich freue ich mich darauf, ähm, hm, meine Zeit besser einteilen zu können, ne? Und, ähm ja.
Ja. Ja. Ja. demnächst an. <chuckles> Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Schön, das freut mich. Ja, das das ist sehr schön. Ja, das hört sich sehr motiviert an. Ja, dann habt ihr auf jeden Fall, ich glaube, sowieso schon was zum Anstoßen an Silvester so oder so. <laughs> Ja, danke schön für das schöne Gespräch. Das war richtig interessant und ich finde es toll, dass du so mutig warst und da immer weiter 'n Schritt gegangen bist. Super, toll.
Ja. Ja. Ja, danke. Ich hoffe, dass es belohnt wird irgendwann und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, darüber zu erzählen. Vielen Dank.
Ganz sicher. Ja, auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschau.